Olha, pra você ver. Que bom. E que bom que vocês conversaram. E e assim: eu acho que tem vezes que porque eu passei por isso também de, às vezes, falar uma vez não adianta e tem algumas coisas que a gente infelizmente tem que repetir. O que eu fico também frustrada com isso porque cansa, né?
Pois é. Aham. Sim. Exato. Aham.
Cansa você se você sempre falar a mesma coisa várias vezes.
Exato, cansa exato. Nossa, eu já s tive altos surtos porque e e eu estava eu sempre repetia a mesma coisa, e, enfim, não mudava. Eu não sei exatamente quando que mudou.
Cansa. É. Sim. Não, tem coisas é Tá.

Ok. Mas sair pra algum lugar específico? De que jantar juntos?
Sabe? Hum. É, mais jantar, ou nem que seja tipo, uma caminhada, fazer fazer a trilha. Que aqui onde a gente mora tem muita montanha e muita coisa assim, né, de de natureza, que tem várias opções, né, inclusive, é até uma coisa que ele não ligava muito pra fazer, era trilha, eh, eu quase que tinha que implorar para a gente que é uma coisa que eu adoro eu adoro, natureza. Ai, eu tinha que implorar para a gente ir e hoje ele já é a pessoa que fala: "Ai vamos lá, eu vi esse lugar novo, ali, para a gente ir". Eh, eu acho importante ter esse 2 a 2, assim, sair dessa coisa de: "Ah, a gente trabalha segunda a sexta, gente chega em casa, come e dorme, ou então no máximo assiste uma série. E é isso. É bom acho sair e ter um 2 a 2, assim, sabe? Acho super importante.
Aham. Ai, que legal. Sim. Uhum. <laughs> Aham. Ai, que legal. <laughs> Aham. Aham. Total. Aham. Com certeza. E você corre também?